คือว่าค่ะ เราเพิ่งไปเจอข้อความที่เรารู้สึกว่า น่าสงสัยที่แฟนเราคุยกับผู้หญิงคนอื่นใน IG อะค่ะ เพราะว่าในข้อความนั้นเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบเขาอะเคยไปออกเดตด้วย คือต้องบอกก่อนว่า แฟนเราอะค่ะเป็นคนต่างชาตินะคะ ก็ไม่แปลกอะไรที่เขาอาจจะไปเคยออกเดตกับผู้หญิงไทยมาบ้าง ซึ่งตอนเนี้ย ปัจจุบันน่ะค่ะ เราก็เป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วค่ะ แต่มันเป็นเหมือนแบบข้อความเนี้ยเราเพิ่งมาเห็น แล้วเราก็เลยรู้สึกแบบสงสัย แล้วก็มันเป็นข้อความที่ดูน่าสงสัย ก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณน่ะค่ะ
อืม อืม อืม อืม ใครครับ? ใครที่เป็นคนส่งข้อความมาหาแฟนคุณครับ? พอจะรู้จักเขาบ้างไหมครับ?
เหมือนเราอะรู้จักว่า ผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะเคยไปเดตกับแฟนเราช่วงที่แบบเราอะยังไม่ได้เป็นแฟนกัน เหมือนอารมณ์แบบว่าเขาอะไปเดตกับผู้หญิงหลาย ๆ คนในช่วงที่เขาโสดอะค่ะ ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันจริง ๆ แล้วผู้หญิงคนเนี้ยเราก็เคยเห็นในทำนองแบบมาคอมเมนต์แฟนเราบ่อยในช่วงที่แฟนเราโสด จนแบบปัจจุบันน่ะ เราก็รู้แล้วว่า อะ ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใคร เพราะว่าเราก็เริ่มเข้าไปส่องแบบ IG ผู้หญิงคนเนี้ยเยอะขึ้นน่ะค่ะ
อ๋อ อือ ๆ อืม อ๋อ ครับ แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ? คุณสงสัย ย ยังไงในตัวผู้หญิงคนนี้ ณ ปัจจุบันน่ะครับ
คือด้วยความที่เราอะไม่เคยแบบเข้าไปก้าวก่ายอะไรชีวิตเขาเลยนะคะ แต่พอเราเข้าไปส่องผู้หญิงคนเนี้ย เราก็แบบมา เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ ทีหลัง แบบว่า เฮ้ย แบบสถานที่นี้ที่แฟนเราเคยลงรูปเมื่อก่อนก็คือสถานที่นี้ที่ผู้หญิงคนนี้ก็เคยไป เหมือนเขาเคยไปด้วยกัน อะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราก็เลยแบบว่า เออ มันน่าสงสัย เหมือนเรากำลังเป็นนักสืบ อะไรแบบเนี้ยเลยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า แบบไม่ค่อยแบบเชื่อใจแฟนสักเท่าไรแล้วอะค่ะ ถึงแม้ว่า ตอนเนี้ยจะเป็นแฟนกัน ถึงแม้ว่า มันจะเป็นอดีตไปแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงคนเนี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อืม ครับ ก็อย่าลืมใส่หมวกครอบไว้ที่หัวด้วยนะครับ แล้วก็จะได้รู้ว่า นักสืบที่แท้ จริงอะคือตัวคุณนี่แหละ อา อันนี้ คือคำพูดหยอก ๆ เฉย ๆ นะครับ โอเค แต่ถัดมาเนาะ ก็อยากจะ เอ่อ ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยว่า โอเค ตอนเนี้ย คุณน่ะอาจจะสงสัยผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ใน IG ของแฟนคุณ แล้วก็พยายามที่จะสืบเรื่องราวต่าง ๆ ของเขา แม้ว่าจะเป็น อ่า สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอาจจะสงสัยว่า เอ่อ มันใช่แบบที่ ที่แฟนเคยถ่ายรูปหรือว่าเขาเคยถ่ายรูปร่วมกันหรือเปล่า นี้ครับ แล้วงี้ มันก็เป็นเรื่องราวในอดีตมาแล้ว คือบางทีผู้ชายน่ะเขาก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของผู้หญิงคนอื่นด้วย อันนี้คือพูดตามตรงนะครับ แต่ว่า อ่า ถ้าต่างคนต่างยังมีความรับผิดชอบต่อกัน อย่างงี้ครับ คือ ยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะทิ้งตัวคุณแล้วก็ตัวเองเนี่ย คือ ไปอยู่กับคนใหม่แน่นอนครับ เพียงแค่เขาอาจจะรู้สึกว่า มีความ friendly แค่นั้นเองครับ คือเราสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ แต่ว่าเราก็อย่าลืมว่า เรามีคนที่อยู่กับเราอยู่ตลอด งี้ครับ มันอาจจะเป็นอาการหึงหวงอย่างหนึ่งครับ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องธรรมดามากครับ แต่ว่า อ่า ก็อยากให้พยายามที่จะพูดคุยกันมากขึ้น อย่างงี้ครับ ก็อาจจะปรับความเข้าใจกันได้ครับ หรือบางทีเราอาจจะถามเขาตรง ๆ ก็ได้ครับว่า "โอเค ตอนเนี้ยคุณน่ะมีการแบบสังเกตคนอื่นนอกจากตัวคุณ ตัวเราไหม?" อย่างงี้ครับ แล้ว "เอาตรง เอ่อ แอบมีใจให้คนอื่นหรือเปล่า?" อย่างงี้ครับ ม มันอาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างตรง แต่ว่าคุณก็อาจจะได้คำตอบที่ค่อนข้างตรงเหมือนกันน่ะครับ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็เคยถาม ด้วยความที่เราก็เป็นผู้หญิง แน่นอนว่า คำถามประมาณเนี้ย เราก็จะถามบ่อย แต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย เขา ก อาจจะโกหกก็ได้ อะไรแบบเนี้ย พอแบบเหมือนพอเรามาเห็นข้อความในมือถืออะค่ะ เพราะว่าผู้หญิงอะเขียนข้อความแบบ ถึงมันจะเป็นในอดีตไปแล้ว ในช่วงที่แบบ อะ เราจะเลิกกัน แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราอะเป็นแฟนกันแล้ว มันเป็น ไทม์ไลน์ ที่เราเป็นแฟนกัน แล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็เมสเซจ ทักข้อความมาใน IG ว่า "เออ แบบนี่ผู้หญิงใหม่ของคุณเหรอ?" ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะ มันคือแบบ "Do you have a new girl?" คือ "นี่คือผู้หญิงใหม่ของคุณเหรอ?" มันแรงมากเลยอะ ทั้ง ๆ ที่แบบ เฮ้ย ฉันเป็นแฟนเขา มันต้องใช้แบบภาษาอังกฤษคำอื่นที่ไม่ใช่แบบ New Girl แบบเนี้ยเนาะ ซึ่งเราเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ย ผู้หญิงคนเนี้ยเริ่มมีประเด็นกับเราแล้ว ถึงแม้ว่า มันจะเป็นข้อความเก่า แต่เรามาเห็นตอนเนี้ย เราแบบไม่ ไม่โอเคเลย แล้วก็รู้สึกไม่เชื่อใจแล้วว่า ผู้หญิงคนเนี้ยเหมือน เหมือนเขาเข้าหาแฟนเราหรือเปล่า แบบเนี้ยค่ะ
อืม อือ ๆ อ๋อ อ๋อ <gasps> อือ อา <sniffs> อืม ครับ เฮ้ย แฟนคุณได้บอก ไอ่ผู้หญิงคนนี้ไหมเนาะว่า เอ่อ คุณเป็นแฟนกับ ส คุณสามีอยู่แล้วอะครับ เออ แบบคุณ คุณได้ลองสอบถามกับคุณสามีบ้างไหม?
คือในข้อความอะค่ะ เขาก็ตอบไปอย่างชัดเจนนะว่า "อันเนี้ย คือแฟน ใช่ แบบ Yes! เออ อันเนี้ย แฟนฉันนะ" แบบเขาก็ตอบแบบดีมาก แต่ว่าเหมือนประเด็นที่ผู้หญิงคนเนี้ยพิมพ์มาอะ เหมือนเขาแบบเหมือนจงใจแบบใช้คำที่มันดูแบบว่าไม่ค่อยดี คือเราอะค่ะเป็นผู้หญิง ถ้าเราเป็นฝ่าย เราอะ เป็นคนมาอ่านน่ะ มันก็เป็นข้อความที่ดูน่าสงสัยมาก ๆ ถึงแม้ว่า แฟนเราจะดูบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่คิดอะไร แต่ว่าเราคิด แบบเนี้ย ค่ะ
อืม ครับ อะ ก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเค ทีนี้ คือ เอ่อ ดีแล้วแหละที่คุณมีการติดตาม อ่า ข้อความของแฟนครับ บางทีอาจจะเจอกับเรื่องอื่นก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะปกป้องเขาไว้ก็จะอยู่ด้วยกันได้ไปนาน ๆ น่ะครับ แต่ทีนี้นี้ก็มีคำถามอยู่นะว่า โอเค คุณรู้ข้อความหรือว่าเริ่มสงสัยผู้หญิงคนเนี้ย คือตอนไหนเหรอครับ? แบบมีความแบบแอบสงสัย ได้ยังไงอะครับ?
คือเราอะค่ะ ก็ไม่ได้อยากจะสงสัยมาก แต่ว่าเหมือนเราอะ บังเอิญว่าวันนั้นน่ะเราไปเช็คว่า เออ ใครอะมากดไลก์รูปแฟนเราใน IG บ้าง แล้วก็มีผู้หญิงคนเนี้ยมากด เราก็ เออ ผู้หญิงคนเนี้ยแบบมากดประจำเลยเนาะ อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยแบบเข้าไปดูเข้าไปส่อง แล้วก็กดเข้าไปในแชตของผู้หญิงคนเนี้ย ในโทรศัพท์มือถือแฟนเรา ปรากฏว่า เราก็เลยไปเจอแชตเก่า ซึ่งปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ แต่ว่าแชตเก่าเนี่ย มันทำให้เรารู้สึกว่า แบบ เฮ้ย ทำไมแบบผู้หญิงคนนี้ต้องแบบพิมพ์ อะไรแบบเนี้ย เหมือนแบบจะแย่งแฟนเราเลยเนาะ แบบเนี้ย ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นน่ะ เราก็เป็นแฟนกับแฟนเราอยู่นะ
อืม อืม ครับ ก็มันน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตของพวกเขานะครับ แต่ว่าคนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่รู้ไหมว่า คุณน่ะมาเป็นแฟนของเขาแล้วอะครับ แล้วทีนี้ อ่า คุณสามี หรือว่าคุณแฟนของคุณเนี่ย คือเพิ่งจะไปบอกผู้หญิงคนนั้นนะครับว่า โอเค เนี่ยนะคุณคือแฟนของเขา คุณคือแฟนของคุณสามีน่ะ ณ ปัจจุบันนะครับ อืม นั่นแหละ อาจจะเป็นอย่างงั้นไหม แล้วพอเป็น อย่างเงี้ย คุณก็เลยแบบมาเห็นข้อความ ของ ของแฟนคุณน่ะว่า โอเค มัน มันมี อย่างงี้ ๆ นะครับ เราก็เลยเกิดความสงสัยนะครับ อืม ประมาณนี้เนาะ ครับ ทีนี้ เอ่อ ถัดมา ก็คือว่า อ่า ก็ยังมีคำถามอยู่เนาะว่า ถ้าเผื่อมันเป็น อย่างงี้ต่อไป คุณจะยังสงสัย เอ่อ ข ไอ้แฟนคุณอยู่ไหมว่า อาจจะมีผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่า หรือว่าควรจะจบปัญหาแค่ประเด็นตรงนี้ครับ แล้วไม่คิดอะไรต่อไปอะครับ?
อืม มันแค่เป็นความรู้สึกไม่เชื่อใจมากกว่าอะค่ะ เพราะว่า เหมือนอย่างที่คุณถามว่า อะ ผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะแบบไม่รู้ก็ได้ เลยแบบมาถามเพื่อความชัดเจนว่า เป็นแฟนหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย คือเรามองว่า ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงที่ว่า เราก็โพสต์รูปแฟนเรา แล้วก็มีการแท็กแบบ IG แฟนเรา ซึ่งมันก็จะเป็นโพสต์ที่เชื่อมกันระหว่าง 2 IG อะค่ะ คือยังไงเขาก็ต้องเห็นโพสต์ หรือ สเตตัส ที่แสดงออกว่า เราแบบเป็นแฟนใหม่เขานะ ในช่วง ไทม์ไลน์ นั้นพอดีเลย ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่า ผู้หญิงคนเนี้ยดูเจาะจงที่จะแบบเข้ามาหาแฟนเรา โดยที่พูดคำแบบไม่ดี แล้วก็สื่อถึงเรา แบบเนี้ยค่ะ ประจวบเหมาะกับปัจจุบัน เขาก็ยังคงกดไลก์ให้กับโพสต์ใหม่ ๆ หรือบางครั้งก็มาแบบกดใจให้ Story แฟนเราอยู่ ถึงแม้ว่า ผู้หญิงคนเนี้ยจะแบบ ไม่ได้แบบทักมาหาเรา มาหาแฟนเราแล้วนะคะ เราก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นความไม่เชื่อใจแบบระหว่างแบบแฟนเรากับผู้หญิงคนเนี้ย แบบกลัวว่า ถ้าผู้หญิงคนเนี้ยเขาแบบเข้าหาแฟนเราอีกอะมันจะเป็นยังไง แบบเนี้ยค่ะ
<clears throat> อือ อืม ครับ โอเค งั้นอย่างงี้เนาะ ถ้า ถ้าเรายังกังวลเรื่องของสื่อ Social ของคุณแฟนอยู่เนี่ย เราอาจจะติดตามเขาไปก่อนก็ได้ครับ หรือ แล้วก็มีการแบบ อ่า โชว์สถาวะ โชว์สถานะหรือว่าไป ไปคอมเมนต์ หรือว่าแสดง ความคิดเห็นอยู่ในโพสต์ของคุณแฟนให้เยอะ ๆ น่ะครับ ยกตัวอย่างเช่น อ่า ตอนนี้คุณแฟนกำลังโพสต์รูปอยู่ คุณก็อาจจะเข้าไป อ่า แสดงความคิดเห็นเป็นรูปหัวใจ เอ่อ ครับ เหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ อย่างเงี้ยครับ ทีนี้คือถ้าเป็น เอ่อ ผู้หญิงคนนั้นน่ะครับที่เขาเข้ามาเห็นเข้า เขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เออ เฮ้ย แฟนเขามาคอมเมนต์นี่นา แล้วก็เห็นแบบรูปหัวใจด้วย อย่างนี้ครับ เขาอาจจะรู้ตัวแล้วว่า โอเค แบบควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ เพื่อที่จะเข้าหาแฟนของคุณนะครับ อืม ทีนี้คือถ้าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไปต่อ คุณก็ทำวิธีเดิมครับ คือพยายามที่จะคอมเมนต์ แล้วก็ส่งรูปหัวใจเนี่ยเข้าไปบ่อย ๆ ครับ ยิ่งเขามา อ่า สะกิดกับแฟนคุณมากเท่าไร อย่างงี้ครับ คุณก็ยิ่งมีการตอบโต้มากขึ้นเท่านั้นนะครับ แบบสู้กันไปก่อน อย่างเงี้ย พอจะได้ไหมครับถ้าเป็นวิธีนี้ครับ?
อืม ค่ะ อืม อืม ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ คือแบบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็คบกับแฟนเรามานานแล้ว เราก็ไม่ค่อยได้แบบไปคอมเมนต์รูป เอ่อ ส่วนตัวเขาสักเท่าไร ก็มีแค่แบบว่ากดไลก์ปกติ เพราะว่าทุกรูปที่เขาลงตอนเนี้ยก็คือเราเป็นคนถ่าย แล้วก็เหมือนแบบอยู่ในชีวิตประจำวันกันและกัน มันก็เลยแบบว่า เออ ไม่ต้องไปแบบคอมเมนต์อะไรก็ได้ แบบเนี้ย กลายเป็นว่า ผู้หญิงคนอื่นมาคอมเมนต์เลย แบบเนี้ย เราก็เลยแบบว่า โอเค แบบคงจะละเลยไปจริง ๆ แบบเนี้ยค่ะ บางทีเราก็คงจะต้องแบบเอาไอเดียของคุณเนาะ แบบเหมือนต้องแบบแสดงความเป็นเจ้าของมากกว่านี้ เพื่อให้แบบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีจิตสำนึกบ้างว่า เฮ้ย แบบฉันยังเป็นแฟนเขาอยู่นะ อะไรแบบเนี้ย แบบอย่าแบบมายุ่งมากกว่านี้นะ แบบเนี้ย ใช่ไหมคะ?
<clears throat> อือ หึ อา ครับ ก็ผมเห็นหลาย ๆ คู่นะ คือเขาก็อาจจะใช้วิธีนี้แหละ คือ อ่า อาจจะมีฝ่ายหญิง เงี้ย เข้ามา เอ่อ กดแสดงความคิดเห็นอยู่ในข้อความของคุณแฟนที่เป็นฝ่ายชายเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะหลายคู่เลยครับ เท่าที่สังเกตเห็นมาครับ ก็ถือว่า ดีแล้วแหละ มันเป็นการแสดงความเจ้าของ หรือบางทีนะ อ่า เฮ้ย เราอาจจะปิด บล็อก IG อย่างงี้ก็ได้ครับ ของคุณแฟนว่า โอเค แบบไม่อยากให้คนอื่น เงี้ย มาเห็นเข้า งี้ครับ หรือถ้าคุณไม่สบายใจจริง ๆ คุณอาจจะกด unfriend อา ของผู้หญิงคนนั้นไปเลยก็ได้ครับ ถ้าแบบถ้ามันถึงแบบ อ่า สถานการณ์ที่มันสุดจริง ๆ อะครับ
อืม ค่ะ อืม เราก็คิดว่า มันก็จริงนะว่า ถ้า บางทีถ้าสมมุติว่า คอมเมนต์ไหนมันดูแบบสอดเสียดไปในทางแบบว่าเข้าหาแฟนเราเนี่ย เราก็คงแบบว่าจะเอาหลักฐานเนี้ยไปยื่นให้แฟนเราจบ ๆ ไปเลยว่า "เออ แบบช่วยแบบ unfriend ผู้หญิงคนนี้ไปได้ไหม? เพราะว่าดูก้าวก่ายเกินไป" ก็จริงอย่างที่คุณพูดเลยค่ะ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ แบบรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มาคุยกับคุณค่ะ
<clears throat> อืม ครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีสำหรับ อ่า ตัวสิ้นปีนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ